Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est dans ce sens-là, ouais. Tu as raison. Mmh.
Ouais et heu, du coup, l'autre ne se sent pas, heu, toujours incriminé, heu, parce que c'est ça peut être heu, nous, je sais qu'au début, avant qu'on trouve notre rythme, mon mari me disait toujours: «Non, mais heu, c'est bon, heu, détends-toi mais tu te mets trop la pression, heu. Si c'est pas fait, c'est pas grave, heu». Moi, j'étais là: «Ah non, non, non, non, non», heu, et en fait, bah, on enfin limite, on pouvait on on pouvait élever la voix, quoi parce que moi, j'ai dit: «Ah oui, mais moi, je fais tout à la maison. Toi, tu fais, heu, tu fais pas grand chose», heu, et en fait, bah, tu avais une une forme d'injustice, heu, vécue différemment, des 2 côtés.
Oui. <chuckles> Ouais. Oui. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Il est un peu, heu ouais.
Et du moment où il s'est dit: «Bon, bah, OK, heu, moi, j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça, heu, ça, j'aime pas trop. Est-ce que ça, tu veux voilà». En plus, bon, je trouve qu'il est, quand même, assez gagnant dans l'histoire, heu, <chuckles> hein? Au niveau t au niveau durée dans la jour voilà <chuckles> durée dans la journée, je pense que mais bon, moi, j'en suis je suis gagnante parce que j'aime tellement pas faire ça, heu, et ne serait-ce que de me dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va manger?» alors ça, c'est la question qui m qui m'énerve! <chuckles>
Oui, quand même. <laughs> Au niveau temps, oui. Mmh. Bah, voilà. Ouais, mais ouais. <laughs> Moi aussi. Elle est tellement fréquente, en plus, c'est horrible. Je suis totalement d'accord. <chuckles>
Beh oui. Donc heu, c'est vrai que tu vois? Alors, heu, on fait on fait ça, heu, chacun de notre côté, tu vois?
Eh Ouais, ouais, bah c'est super comme ça, et lui, est-ce que c'est lui aussi, par exemple, qui va s'occuper des paperasses?
Mais tout le monde en profite. Bah ça, on le fait à 2.
Aussi. D'accord, ouais, c'est super. Bon alors, attends, je vais lui trouver une dernière tâche. Les poubelles, sortir <chuckles>
Ouais, ouais, ouais, parce que Ah non, les non, les poubelles, c'est moi, non, et après heu, tu je sais pas si tu n ouais, ouais, ça fait partie ça fait partie de mon mon domaine. <laughs>
Ah! C'est le ménage, ça. D'accord. <laughs> Non mais en tout cas, c'est chouette. Vous avez l'air d'avoir bien, bien, heu, pris un rythme, heu, ben, équitable, heu, dans la bonne entente même avec un adolescent. Franchement, super, hein. Bravo! <laughs> Ben, je vous souhaite de, quoi, enfin je dis: «Vous», heu, ta famille, à toi et à ta famille, de continuer sur cette lancée et, heu, puis merci beaucoup pour d'avoir partagé tout ça avec moi. C'était très sympa.
Bah, écoute. <giggles> Ouais. <chuckles> Merci à toi, et c'était un v c'était vraiment un plaisir.